जी, डस्टबिन नहीं होता वहाँ पे, लोग ही इतने जागरूक हैं वो अपने साथ अपने बैग में 3-3 थैलियाँ रखते हैं वो।
हाँ।
अलग-अलग सेग्रगेट करते हैं मतलब अ, मतलब गीला कचरा वही सब इसी तरीके से अल 3 थैली उनके बैग्स में हमेशा रहती हैं, सोचिए और क्या है एक और चीज़ वहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट है ना, वो ना थैलियाँ अलोट कर थैलियाँ कह लीजिए या कुछ भी, जो कूड़े में लगाने वाली हमारी थैली होती है, कूड़ेदान में लगाने वाली, वो गवर्नमेंट करती है और उस पे बाकायदा आपका एड्रैस वग़ैरह सब लिखा होता है, अगर आपने ना ढंग से उसे सेग्रगेट नहीं किया ना तो वो वापस आपके घर भेज देती है कूड़ा।
अच्छा, अच्छा। जी, जी। हाँ। जी। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा ही करना चाहिए और मतलब बहुत अच्छा कदम है सरकार का ये कि अ, खुद ही मतलब उनको जो भी थैले-वैले हैं वो बाँटे जाएँ और अगर वैसा कोई भी जो थैला है या जो भी बैग है वो अ, उनको कहीं मिल गया तो उसके एड्रैस पे ही उसको डिलिवर कर दिया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है क्योंकि आप देखते होंगे कि हम क कुछ भी खाते हैं या मतलब कुछ भी बाहर पे खाते हैं ना, तो पैकेट्स अ, हम ऐसे ही फेंक देते हैं और अ, काफ़ी मतलब बुरी बात ये है कि हम अब हम खुद ही अपने देश की वैल्यू नहीं करते, कदर नहीं करते और उसी को खुद गंदा करते जा रहे हैं और समय के साथ ये चीज़ें मुझे लगता है कि हमको बहुत हद तक परेशान करेंगी और कोई भी चीज़ अगर लागू होती है नई तो फिर वो कुछ ही दिन तक हम अ, मानते हैं, कुछ ही दिन तक वो चलती हैं। बिल्कुल, जब तक उस पर मतलब अ, कड़ी कारवाई हो होते रहती है और उसके बाद जैसे ठप होती है तो फिर हम भी अ, वैसे ही हो जाते हैं दोबारा से और मुझे आज आपसे इस बारे में बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी कुछ आपसे जानने को मिला इस बारे में कि पर्यावरण को कैसे बचाएँ और सुरक्षा कितनी ज़रूरी है इसकी। धन्यवाद।
हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी। जी। हाँ जी। जी। मानते हैं जब तक हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ।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 हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने भी आपसे बात करके बहुत सारी नई चीज़ें जानी और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। जी।
जी। जी।